Olha essas semanas no meu trabalho, eu comecei com uma sensação, assim, com medo de perder o emprego, sabe?
Hum. Sei, sei, a
E e aí, esse medo, assim, ele começou a me lembrar de experiências do passado em com relação ao emprego, né. E aí, eu queria te contar para ver se você pode me ajudar como segurar esses sentimentos, assim, porque que aconteceu? Eu já eu já perdi o emprego 2 vezes na minha vida, hã, e assim, as 2 vezes foram bem diferentes uma das outras, né. Uma vez, eu acho que impulsionou e a outra vez, eu acho que nem tanto, mas vamos lá. A 1ª vez, eu morava no Brasil e eu trabalhava em uma startup, que é uma empresa de tecnologia, né, e era uma empresa incrível, acho que foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Eh, a gente ganha eu ganhava super bem, assim, eu comecei na verdade eu comecei em uma área e aí lá dentro me notaram e falaram: "Ah, eu acho que você seria bom nisso", então eu aprendi muitas coisas lá dentro da empresa, até que eu virei gerente de contas, né, Account Manager. E É, e assim, nossa, eu cresci muito, eu entrei eu eu sou arquiteto de formação, né. Eu entrei lá, porque a gente eles compravam apartamentos, reformavam os apartamentos e vendiam no mercado, um um do um dos dos negócios da empresa, né. E eu entrei lá como arquiteto de reforma, e, aí, em 1 mês, alguém do time de Business, de Sales me chamou e falou assim: "Olha, a gente viu você trabalhando e a gente acha que você tem um potencial para entrar no time de Business você você você quer aprender?". E eu, assim: "Como assim, gente?". <chuckles> E aí, eu fui, né, eu aceitei e, aí fu lá dentro eu aprendi, aí, eu aprendi a negociar apartamento, fechar venda, trabalhei com advogado, trabalhei com corretor, eu enfim, eu saí da empresa, eu era, eh, gerente de 18 corretores, de Pinheiros, uma região de São Paulo, então, assim, eu saí em um nível muito bom, assim. Mas o que acontece? Essa empresa, ela era muito boa, tinha muitos benefícios, o escritório era incrível, mas no último ano, mais ou menos, o último ano e meio, a gente teve 5 layoffs, sabe, layoff quando manda muita gente embora? E, aí, enfim, era uma empresa que estava se reorganizando para dar lucro, né, porque não estava dando lucro e tal, e aí foi, né. 1º layoff mandou um monte de gente embora; 2º também; 3º também; 4º também. E eu já estava me sentindo a própria Juliette no Big Brother, todo mundo indo embora e eu ficando.
Uhum. Ai, me conta então o que aconteceu? Uhum. Uhum. Sim. Certo. Hum, legal. Hum. Ai, que legal, foi crescendo bastante. Uhum. Sim. Uhum. Ah, que legal. Uhum. Nossa! Uhum. Sim. Uhum. <laughs> E você ficando? <chuckles>
É, e, eu ficando, ficando. Só que assim, né, no final não tinha 1.500.000 ali, 2.000.000, sei lá, quanto que é para eu ganhar, mas eu estava ficando. Só que a minha cabeça estava muito louca, sabe, minha cabeça estava, tipo: "Ai, eu vou ser mandado embora a qualquer momento", e eu não queria pedir demissão porque eu ia ganhar um bom dinheiro se eu esperasse blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Hã, e aí eu saí de férias, voltei de férias. E aí, aconteceu outro layoff e eu estava no meio. Hã, e aí
Uhum. Uhum, sim. Hum, você estava no meio e dessa vez então você foi demitido.
Fui demitido, foi. Só que eu tinha voltado de férias há 1 mês e eu tinha vindo para Nova Iorque. E Nova Iorque sempre foi a cidade que que que encantou meu assim, que brilhou meus olhos, sabe, eu falava: "Um dia eu vou para essa cidade, um dia eu vou passar pelo menos 1 ano", e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E eu tinha voltado de férias de Nova Iorque, já com essa sensação na cabeça: "Ai se a empresa me desligar, eu vou voltar; se a empresa desligar, eu vou passar 1 ano fora". A empresa me desligou e, aí, <chuckles> menino, em 1 a em 1 mês, eu resolvi toda a minha vida e saí do Brasil. Assim, ó, tive assim, 1 mês, liguei para os meus pais aham.
Uhum. Uhum. Sim. Hum. Em 1 mês, de Brasil para Nova York.
Aham, e assim ainda fui eu fui para eu fui para o Canadá 1º depois eu fui para Londres que eu te fu eu tinha 1 curso pago, que a empresa até tinha pago de business english. Eu fui para Londres fazer o curso, e depois vim para para Nova Iorque porque eu falei: "Ah, vou aproveitar para curtir, eu não sei, né, está com estou com dinheiro tal" e aí fui passear, fui fazer um monte de coisa, assim. Então dessa vez, né, eu eu eu eu consegui tirar, eh, como que eu posso dizer, tirar sonhos engavetados assim e fiz acontecer, né. Foi ótimo assim para mim, mas da 2º vez, eu já estava aqui nos Estados Unidos
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Sim.
e aí eu trabalhava em uma empresa lá da Califórnia. Hã, e era uma empresa de de appliance, de eletrodomésticos, né. E eu ficava no telefone o dia inteiro conversando com com o pessoal sobre o que que estava acontecendo, agendando vi era uma loucura assim. E eu tinha acabado de chegar, tudo em ingle olha, <chuckles> era super estressante. E meu chefe brasileiro, não falava tão bem inglês, jogava tudo as bomba para cima de mim. Mas sabe o que eu sentia? Eu tinha um negócio, assim, na minha cabeça que, eh eh, ele ia me mandar embora a qualquer momento.
Sim, sim, uhum. Aham. O quê? O seu chefe brasileiro?
É, é, eu tinha essa sensação. Porque ele fazia isso com os técnicos dos a dos appliance. Ele brigava com todo mundo, sabe? Ele era bem estressan tanto que a empresa fechou. Fiquei sabendo mandaram me contaram uma fofoca aí semana passada que a empresa fechou. Então eu tinha essa sensação, falava assim: "Ai, ele vai me mandar embora a qualquer momento". Mas assim, eu era novo aqui, eu não tinha muita experiência, estava, né tinha conseguido 1 emprego home office, estava, assim, naquela.
Por quê? Uhum. Uhum. Sim.
Hã, e aí ele veio e falou para mim que a em que o a demanda estava muito grande, que ele ia contratar uma outra pessoa para me ajudar, para ser meu assistente. E aí, eu aju eu treinei esse menino por 2 semanas na verdade eu treinei muita gente, acho que umas 5 pessoas. E ele mandava embora as pessoas: "Ah, não deu certo" e mandava embora, não dava cer e eu sempre lá. Até É. E assim eu tinha que fazer meu trabalho, tinha que treinar as pe e eu já estava de saco cheio. Até que ele treinou esse menino, o menino super bem, a gente conversa até hoje. E aí treinou e aí pegou, me ligou em uma sexta-feira, me mandou um áudio, falou assim: "Olha, o seu salário é um rombo para empresa", olha isso um rombo para empresa. Eu ganhava tipo, $18 dólares a hora. "É um roubo para empresa, eh, toda semana te pagar a gente não consegue blá-blá-blá". E eu tinha acesso ao quanto eles cobravam, né, mas enfim. E a gente não a empresa não
Hum. Tu treinava e ele mandava embora, tu treinava e ele mandava embora. Uhum. Imagino. Nossa. Uhum. Meu Deus. Uhum, então não era verdade?
É, tipo assim na verdade ele contratou depois, né, o o menino mora no Brasil, então ele contratou uma um um menino no Brasil, e 1 semana minha de salário paga pagava o menino quase 1 mês e meio.
Uhum, entendi.
Entendeu? Para o co né, enfim. Mas assim, não faz as coisas certa, né, a pessoa não não tem uma carteira assinada enfim. Aí beleza. E aí eu já eu eu pe eu fui pego assim, eu falei: "Cara, justo agora", sabe quando você tá assim naquele momento que você fala: "Meu Deus, como que que eu vou fazer, né." Porque eu já tinha gasto um monte de dinheiro, tinha viajado, tinha não sei que lá e em dólar, né. Hã, e aí eu fiquei eu fiquei meio desesperado, assim, sabe. Eu fiquei meio pensando que: "Ah, vou voltar para o Brasil, não vou ficar mais aqui". Eu já comecei sabe quando as coisas perdem a cor assim, parece que tudo fica sem graça?
Hum. Uhum. Sim. Entendi, que estava em um país diferente e tal, né.
É, eu estava tipo, num país diferente, eu estava, eh, gastando todo o meu dinheiro do Brasil e tal e já tinha gastado muito com tudo. E não não estava rendendo, assim. E aí, eu comecei a ficar desesperado. Comecei falei: "Vou voltar para o Brasil, vou isso vou aquilo não sei que lá". E isso foi 2 meses e meio até eu conseguir o outro emprego, sabe. Foi bem foi bem difícil. Mas aí, o que acontece? É.
Uhum. Sim, 2 meses e meio, realmente, foi um tempo bem tensão pra você, né?
Foi foi porque eu fiquei muito preso assim a q a a contas, né. Porque, eh, mesmo que você tenha um dinheirinho ali no banco em real, eu tô que você tá gastando vezes 5.5, né?
Uhum.
Né. Então qualquer o meu aluguel assim eu alu pagaria um uma um apartamento maravilhoso no Brasil. É assim surreal, né. Então, você começa a ficar nessa tipo, cara tô gastando em dólar tô gastando em dólar por muito tempo, não dá. Então eu comecei a ficar muito apreensivo. Aí, aconteceu, eh, no meu nesse meu trabalho que eu tô agora, eu passei por uma fase muito difícil meu eu tenho meu eu tenho um chefe, né, eu sou eu sou office manager no escritório, e ele trabalha comigo. Ele tem 65 anos. Ele já é mais velho e tal. E é só eu e ele no escritório e tem os meninos que fazem as obras e tal, né. Que é de elétrica. Hã, e aí, eles ele ele parou de ir para o escritório assim tipo numa quinta-feira.
Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim.
Não s não a não não deu notícia nem nada e, às vezes, ele faz isso eu falei: "Ah, deve estar descansando. Ele é o dono de tudo, né. Então pode, né?" E aí, pa passou uns 3 dias não chegava, não aparecia mais. Aí a esposa dele foi conversar comigo. Chegou lá chorando. E aí, ela falou: "Ai, eu preciso te contar uma coisa, né. Ele é alcoólatra".
Uhum. Sim. Hum.
E ele não bebia fazia 8 anos que ele não bebia, e ele tá bêbado agora. Do nada começou a beber de novo.
Nossa.
E aí, cara, eu fiquei tão assim, fiquei tão ner apreensivo assim, porque eu não sabia o que fazer nessa situação. E meio que as coisas começaram a cair no meu colo assim tipo: "Ai, precisa fazer isso". E eu não sabia, não tinha ideia do que eu estava fazendo. Hã, aí, aconteceu tudo isso. Eh, e aí, eu sei que ele acabou caindo lá no no apartamento dele, teve que vim a ambulância. Levaram ele para o hospital, ele conseguiu desintoxicar, voltou a trabalhar. Aí, voltou a trabalhar e tal. Aí, eu fiquei mais de boa, né. Mas aí, na semana retrasada aconteceu a mesma coisa.
Uhum. Sim. Uhum. Uhum.
Ele sumiu numa quinta-feira, numa quarta-feira. Bebeu numa quarta-feira à noite. Não voltava mais. Aí, lá pra terça-feira da outra semana, a mulher dele veio falar comigo e assim eu vejo, né, na na no cartão de crédito, porque eu vejo eu faço pagamentos e tal. Eu vejo essas compras de bebida. Eu falei: "Caramba, tá bebendo de novo". E aí, ela veio me contar, e aí eu fiquei desesperado. Porque assim, s s eu era o único que estava trabalhando. Ninguém estava trabalhando. Só eu que estava indo para o escritório. El ele, né
Bebeu de novo. Sim. Hum. Uhum. Ele não estava indo por causa dessa questão?
Ele não estava indo por causa dessa questão. E a os projetos estavam para o projeto estava parado. Então, os meninos que vão para a obra também não estava indo, porque dependia dele também. E aí, assim, a minha cabeça já me levou assim lá para a frente tipo: "Vai fechar. Não não vai se manter. Meu Deus, eu vou ter que achar outra coisa", sabe. E aí me deu esse negócio assim. E agora, ele voltou essa semana, desde segunda-feira, mas agora eu tô nessa: "Que que eu faço? Será que eu vou atrás de outro emprego? Será que eu não vou?". Sabe, quando você fica assim? Porque ele precisa de mim, ele gosta de mim. Eu ganho ga ganha ok, assim. Mas a gente fica apreensivo, né, porque eu não quero passar de novo pela mesma situação.
Uhum. Hum. Uhum. Aham, sim. Uhum, sim. De ter que procurar, né, e tudo mais. Sim. E agora você sente que estabilizou, não precisa mais preocupar com isso.
É. Exatamente. Exatamente. Não, não sinto, não. Eu sinto que eu não sei o que vai acontecer, assim. Eh eh eh essa até essa até é minha dúvida assim: "Será que eu devo ir atrás de outra coisa? Será que não?".
Uhum. Ah, você pode criar novas opções pra você, caso precise você já tem ali opções à vista, né. Quem sabe, às vezes, até nessa você não encontra um um trabalho até mais interessante que esse.
É. Uhum. É verdade, né. Porque a gente f à às vezes, eu fico tão preso, assim, né, porque eu go eu gosto muito dele. E eu fico tão preso assim tipo: "Ai, meu Deus eu vou deixar ele na mão, e tal", que às vezes talvez eu não possa estar vendo coisas novas, né?
Uhum. Sim. Uhum. É, então. Então assim, não pensa só nele nesse sentido, né. Porque muito, provavelmente, se se ele encontrasse um funcionário que ele acredita que se encaixa melhor, ele poderia demitir você. Então por que você não pode procurar um emprego que se encaixa melhor?
Uhum. Aham. É verdade. É verdade. Olha, muito obrigado pela dica, viu?
Hum. Imagina. Tchau, tchau.